सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से फ़ोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है, वो परिवार के सदस्यों के बीच में बढ़ रहा है, क्या इसकी वज़ह से अ, लोगों के आपसी जो संवाद हैं, क्या इनमें आपको लगता है जो कमी आई है या अभी-भी वैसा ही चर्चा का म अ, माहौल है, वो बना रहता है?
हुँ। अ, देखिए जब से अ, सोशल मीडिया ब हमारे ज़िंदगी में आई है अ, वो तो आज के समय में देखा जाए तो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अ, भाग ही कह सकते हैं, हर रोज़, हर दिन अ, हर किसी से बात करने का एक ज़रिया बन चुका है, तो अ, कहीं न कहीं अ, एक चीज़ आप देख अगर आप अ, कभी अ, ख़्याल करेंगे तो क्या है ना, पहले बातचीत करने के लिए हम लोग कोशिश करते थे कि एक-दूसरे के साथ खुले में बातचीत करें या जो भी मन में बात है उसको अ, प्र मतलब प्रकट करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब ये फ़ोन जब से स्मार्टफ़ोन आया है मतलब डिजिटल यंत्र जब से हाथ में लगा है, तो लोग अपना सर कभी उठा के देख देखना बंद कर दिए हैं, पूरा सर हमेशा झुका हुआ रहता है स्मार्टफ़ोन की तरफ़ और जो भी बातचीत कहें या कोई भी काम कहें मतलब छोटी से छोटी चीज़ उर उसके लिए वो लोग अपने डिजिटल यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, ख़ासकर अगर मैं स्मार्टफ़ोन की बात करूँ। तो इसलिए व्हाट्सऐप अ, एक या सोशल मीडिया एक ज़रिया बन चुका है जिसके माध्यम से लोग जुड़ने की कोशिश करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं और रही बात परिवार की, पहले ये चीज़ तो नहीं थी, मतलब जब व्हाट्सऐप आई या अ, ब तब नया-नया जब था तो लोग इतने ज़्यादा अ, व्हाट्सऐप को परिवार के बीच में नहीं रखा करते थे, लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए हर एक परिवार में अ, उनका उनका एक अलग-सा अ, व्हाट्सऐप का ग्रुप भी है, जहाँ पर वो लोग चर्चा करते हैं आपस में, तो कहीं न कहीं ये हो रहा है ना कि आपसी बातचीत में जो अ, मान लीजिए जो भाव रहते हैं अ, जो बात करने का तरीका रहता है, जो लहज़ा रहता है, इनस ये सब चीज़ें ना धीरे-धीरे गायब होती जा रही हैं, वो संस्कृति धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही हैं अ, बिल्कुल हम लोग अगर किसी बड़े से मिलते हैं, मान लीजिए किसी के घर गए किसी बड़े से मिलते हैं, तो सबसे पहला हमारे भारतीय संस्कृति को अगर देखें तो जाके हमारे पैर छूते हैं बड़ों के, है ना? ये होता था, जब से व्हाट्सऐप आया है, अब पैर छूना भूल गए हैं शायद वहाँ पर टेक्स्ट कर देते हो कि पै अ, पाऐ लागू, तो ये कहीं न कहीं ना आपके अ, मतलब बोलचाल और अ, मतलब एक्शन हम लोग जिसको बोलते हैं, जो कर दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर आने लगा है, लोग अकेला रहना शुरू कर दिए हैं, ये चीज़ें तो हो रही हैं, बिल्कुल।
हुँ, हुँ। जी। सही बात है। हुँ, हुँ। सही बात। जी, जी। सही बात है। हुँ, हुँ। कमाल करते हैं। जी। हुँ, हुँ। जी, जी। जी, जी। सही बात, ग्रुप भी है, बिल्कुल। जी स हुँ, हुँ। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। समझ गया मैं, लुप्त होती जा रही है। जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल। जी, जी। समझ गया। <chuckles> जी, जी, जी। पाए लागू, बिल्कुल। जी, जी, जी। फर्क आ गया है। बिल्कुल। अच्छा मुझे अ, ये बताइए अभी आपने कहा कि अ, ऐसा वक़्त आ गया है अब कि लोग जो हैं वो फ़ोन में ही घुसे रहते हैं, सर उठाकर के भी नहीं देखते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अ, जब सबके ऊपर ये लागू है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके ऊपर भी ये लागू होता होगा कि आखिरी बार आपने अपने परिवार के साथ बिना फ़ोन को देख के, खुलकर बात कब की थी?
जी, जी। <chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल। अ, देखिए ये अ अ, आपने काफ़ी स सही सवाल पूछा है, देखिए क्या होता है अ, ब मैं अपने परिवार से थोड़ा दूर रहता हूँ, बाहर रहता हूँ काम के सिलसिले में, तो मेरा परिवार एक जगह रहता है अ, मैं किसी दूसरे शहर में रहता हूँ, तो इसके चलते हमारे प लिए अ, बातचीत का ज़रिया फ़ोन ही है, तो हर दिन क मेरे लिए ये मुमकिन नहीं हो पाता है कि मैं सामने बैठकर बातचीत करूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि अ, साथ में बैठकर बातचीत करें, लेकिन अभी देखिए अ अ, माहौल परिस्थिति इंसान के जीवन में कैसे आती है ए, घर में एक मेडिकल इमरजेंसी अचानक से आ गई अ, पिताजी की तबीयत खराब हो गई और एक ब बहुत ही बड़ा कह सकते हैं ये छोटा सा हादसा हो गया, एक्सीडेंट जैसा हो गया, तो क्या होगा ना पूरा परिवार जब इकट्ठा हुआ, उस समय वार्तालाप करने के लिए अ, तब फ़ोन का इस्तेमाल करना या कुछ, तब वो काम नहीं आ रहा था और वो कभी-भी किसी मायने में मुझे नहीं लगता वो काम में आ सकता है, क्योंकि मैं फ़ोन में भले जितनी भी बात कह दूँ अ, सामने अगर वो उस इंसान के अ अ, बगल में रहूँ, उसके सामने अ, रह के बातचीत करूँ अ, उनको भरोसा दिलाऊँ, दिलासा दिलाऊँ, तो कहीं न कहीं चीज़ें ना अ, सही हो सकती हैं, उनको भी समझ में आएगा कि कोई साथ में है, वो साथ देना, वो फ़ोन के ज़रिए कभी मुमकिन नहीं है।
जी। अच्छा। ओहो! हुँ, हुँ। जी। फोन ही है, बेशक। हुँ। सही बात। जी। हुँ, हुँ। जी। जी। नहीं आता है, बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। भावनात्मक जुड़ाव, जी। बिल्कुल। समझ गया। जी, जी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है और वाक़ई में देखिए भावनात्मक जुड़ाव के लिए वहाँ पर होना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाए इससे कि आप फ़ोन से कुछ भी कहें, वैसे मुझे ये बताइए कि अ, जैसे कि ये जो समस्या है कि अ, लोग जो है वो व्हाट्सऐप या फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, मुझे बताइए कि क्या ऐसे कोई छोटे-छोटे नियम हो सकते हैं या कोई ऐसी छोटी-छोटी बातें हैं, जिनका कि हम अपने घरों में ध्यान रखें ताकि फ़ोन जो है वो बातचीत को बाधित ना करे? कोई ऐसा सरल रूटीन हो या जैसे नो फ़ोन टाइम हो, क्या ऐसी कोई चीज़ें हम कर सकते हैं?
बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। अ, देखिए बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो अ, इंसान के ऊपर निर्भर करता है लेकिन क्योंकि आपने मुझसे सलाह माँगी तो मैं इसमें ये बात कहूँगा कि अ, ब जब घर-परिवार की बात हो ना, उसमें फ़ोन को या अ, डिजिटल यंत्र को या सोशल मीडिया को, टेक्नोलॉज़ी को उसमें घुसेड़ने की ज़बरदस्ती ज़रूरत नहीं है, ये एक समस्या है। ये मैं बात मानता हूँ कि अ, आज की तारीख में अ, स्मार्टफ़ोन या डिजिटल यंत्र हमारे अ, ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि हमारे कर्म क्षेत्र में हमारी अ, ब बात की जाए तो हर एक पल में उसका अ अ, मतलब उपयोगीता है, लेकिन उसके साथ-साथ अ, जहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है, मान लीजिए हम ऑफ़िशियल काम के लिए उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन अगर घर-परिवार की बात आए ना, तो अ, इ इस ए एक नियम ज़रूर बनाना चाहिए, जहाँ पर हम लोग अ, कम से कम इस इन इन चीज़ों को दूर में रखें। अब इसका एक तरीका सरल तरीका हो सकता है, जैसे अ, पकड़ के चलते हैं देखिए घर-परिवार में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप ल मतलब घर-परिवार में आपके एक-दूसरे के साथ जो रिश्ता है, वो रिश्ता बहुत अ, मतलब सुखद होना चाहिए, उसमें मज़बूती होनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी इंसान के साथ कोई भी अ, समस्या घट सकती है, तो यही परिवार वाले रहेंगे जो आपके साथ में अ, रहेंगे, तो कोशिश ये कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपके आप काम के सिलसिले में जुड़े हुए हैं, बाहर दफ़्तर में काम कर रहे हैं अ, ब फ़ोन का इस्तेमाल वहाँ पर अ, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है व्हाट्सएप या कि कोई भी आप कम्युनिकेशन चैनल की बात कर लें वहाँ पर आप इस्तेमाल कर ही रहे हो, लेकिन जब आप घर में आते हैं तो कोशिश करिए अ, ब कुछ समय उसको बाहर रखने की, उस फ़ोन का इस्तेमाल ना करने की, हो सके तो एक समय अ, हो सके तो कम से कम 1 घंटे का समय अ, अपने परिवार के साथ बिताने की, ये बहुत अ, फ़ायदेमंद होता है, ताकि आप वहाँ पर खुले में बातचीत करें। देखिए एक बात साफ़ है कि आज की पीढ़ी और हमारी पिछली पीढ़ी, उनके उन दोनों के सोच में और उन दोनों के अ अ, मतलब अ, टेक्नोलॉज़ी का इस्तेमाल करने में बहुत अंतर है, उन लोगों के लिए ये इतना मायने नहीं रखता कि व्हाट्सएप में चर्चा कितनी हुई है, बल्कि उनके लिए मायने ये रखता है कि वो सामने वाला इंसान मेरे साथ अ, ब मेरे साथ मौजूद है, मुझसे बातचीत कर रहा है, मेरे भाव को समझ रहा है, मैं उसके भाव को समझ रहा हूँ, वो एक दिल से जुड़ा हुआ कनेक्शन जो है वो सामने बैठ के मुमकिन है, तो इसलिए वो समय निकालना अनिवार्य है पहला और दूसरा खुद के लिए भी समय निकालना अनिवार्य है ताकि ना आप खुद को भी हम लोग बोलते हैं ना कि डिटॉक्स करना, कि आप खुद से बातचीत करें, थोड़ा-सा अ, ब मतलब मेडिटेट करें, इन सब चीज़ों से आप खुद को जब शांत रखेंगे ना तो आपका मन भी स्थिर होगा, जब तक आप खुद को स्थिर रखेंगे और इन सब चीज़ों का दी छोटे-छोटे नियमों का पालन करेंगे अ, सोने से पहले स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल कम करना, अ, ब व्हाट्सएप या सोशल मीडिया को कम इस्तेमाल करना उसका उसके ज़रूरत सिर्फ़ अ, मतलब वहाँ तक सीमित रखना जहाँ पर उसकी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अपने परिचित लोगों से क्या ही मुझे बात करने का ज़रूरत है मतलब फ़ोन पे या व्हाट्सएप में, अगर वो साथ मौजूद हों तो?
हुँ, हुँ। उ, जी। हुँ। नहीं होती है। जी। बेशक। उसका ज़रूरी है। जी, जी। जी। हुँ, हुँ। हुँ, जी। दूर रखें। बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। उ, जी। बेशक, बेशक। सही बात है। साथ में रहेंगे हमेशा, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। बहुत अच्छा तरीका आपने बताया। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं रखा है। समझ गया। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात। बेशक। बेशक। जी। सही बात है, समय निकालना वाक़ई में आपने जो जी। सही बात है। जी, जी। हुँ, हुँ। जी। समझ गया समझ गया। आपने सीमित करने की बात कही है कि इसको सीमित कर देना चाहिए, लेकिन अभी आपने खुद भी कहा कि इस तरीके से इसका विस्तार हो चुका है हमारे जीवन में कि हर एक चीज़ अब फ़ोन से ही होती है, मुझे बताइए कि ऐसे क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं कि हम इसका जो यूसेज़ है या जिस तरीके कि इसकी उपयोगिता है, इसको कम कर सकें? अब देखिए ऑफ़िस के लिए तो नहीं कम कर सकते हैं, लेकिन घर में ऐसे क्या नियम अपनाएँ क्योंकि ताकि बच्चे भी ये समझ सकें कि परिवार के लिए समय देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आजकल के बच्चों में भी फिर वही हो गया है कि उनको भी फ़ोन चाहिए, आपने भी देखा होगा कि खाना खा नहीं खाते हैं तो उसके लिए भी फ़ोन चला कर के दो, नानी तेरी मोरनी, उसको लगा कर के दो, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। <chuckles> हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अ अ, देखिए यहाँ पर अ, क्योंकि आपने बच्चों की भी बात कही है और घर के ह हर एक सदस्यों के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो ये ना आदत जो है बचपन से बच्चों को लगाई जाती है, ना कि वो लोग खुद लगाते हैं, ये ये होता है ना, ये एक ज़रिया बन गया है इंसानों के लिए जो अ, जिनके पास समझ है वो भी बेवकूफ़ी यहीं पर कर देते हैं कि उनको लगता है कि ये उनके लिए सरल तरीका है कि अगर बच्चों को मैं फ़ोन दे दूँ, तो शायद उनको आराम मिल जाए, उनको चैन मिल जाए उस पल के लिए कि वो बच्चा खुद की तरह से इंगेज रहेगा। और वो अपनी तरफ़ से अपना काम करने में अ, मतलब इंगेज रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, तो ये उनका सोच रहता है लेकिन कहीं न कहीं ये उल्टा पड़ जाता है भविष्य में अगर चल के देखा जाए तो। तो एक बच्चे के लिए या किसी भी परिवार के सदस्य के लिए, एक इंसान हो या जानवर हो, सबको एक साथी चाहिए, वो दोस्त के रूप में हो, माँ-बाप के रूप में हो, ताकि वो अपने मन की बातों को खुलकर साझा कर सके, खेल खेल सके, जो भी हो। तो मुझे लगता है ना कि जैसे मैंने बताया अ, कि एक तो समय निकालना अपने परिवार के लिए, उसके साथ-साथ अगर हम लोग बच्चों की बात करें, उनको ना वो उ उन सब चीज़ों को अ, ब उम, अ, उन सब चीज़ों के साथ ना उन लोग का अ, क्या बोले इंगेज़मेंट कराना, जैसे कि मान लीजिए कि छोटा-छोटा कोई पारिवारिक खेल हो गया, सब लोग साथ में मिलके बैठे हैं तो कोई छोटा-सा पारिवारिक मान लीजिए आपने खेला, अब कुछ भी हो गया क मान लीजिए कि आपने अ अ, गिलास रख के अ, उनमें से आपने कहा कि चलो ठीक है, ढूँढो कौन-सा बॉल क कौन-से कटोरे में है, इस तरह छोटे-छोटे चीज़, जिसमें वो लोग ना इंगेजमे इन इन इंगेज़ हो सकें या तो फिर बच्चों को बिठा के साथ में, आप कोई कहानियाँ उन्हें सुनाएँ, पढ़ के ही हो, लेकिन आप कोई कहानियाँ सुनाएँ, किताब से लेकिन फ़ोन से नहीं ताकि उनका उनका ध्यान फ़ोन में ना जाए। आप जब कहानियाँ सुनाएँगे, उनकी जो उनकी जो इंद्रियाँ हैं, सोचने की जो शक्ति है वो बढ़ेगी, वो आपसे 2-4 सवाल करेंगे, ये ये सब छोटे-छोटे अ, चीज़ें हैं जो आप उनसे कर सकते हैं, करवा सकते हैं, ठीक है? ना कि फ़ोन का इस्तेमाल करके, फ़ोन की ज़रूरत नहीं थी, बिना फ़ोन के बच्चे बड़े हुए हैं, हमारी पिछली पीढ़ी बड़ी हुई है, खेलने के लिए उन्हें बाहर भेजिए, किसी नए स्किल के साथ उन्हें जोड़िए ना, अगर लगता है कि फ़ोन ही चाहिए तो फ़ोन के अलावा कोई एक दूसरे स्किल में जोड़िए, अगर छोटा बच्चा उसको कैराटे क्लास में भर्ती करिए या ड्राइंग सिखाइए अ, या कुछ ऐसा ची ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व करें जिसमें उसको मज़ा आने लगे ह तो इ इससे क्या है ना, उसका जो लगाव उसमें अ, उसके प्रति बढ़ेगा, कुछ नया स्किल वो सीखेगा, तो कहीं न कहीं चीज़ें अ, अच्छी हो सकती हैं मेरे हिसाब से तो।
हुँ। हुँ, हुँ। लगाई जाती है। सही बात है। बिल्क जी। हुँ, हुँ। करते रहें। हुँ, जी। हुँ, सही बात है, बिल्कुल। बिल्कुल, सही बात है। कह सकते हैं। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। उ, जी। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। बहुत अच्छे तरीके आपने बता दिए। जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। वाक़ई में ये बहुत ज़रूरी है। हुँ, जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। फ़ोन का इस्तेमाल। बिल्कुल। सही बात है, पिछली पीढ़ी बड़ी हुई है। हुँ, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। समझ गया। हाँ, हाँ। जी। बढ़ेगा, बेशक बढ़ेगा। ठीक है अ, मुझे ये बताइए कि अ, फिर माता-पिता ऐसा क्या करें? मतलब क्या आपको लगता है कि माता-पिता को बच्चों के साथ फ़ोन का जो यूसेज़ है जो उस पर खुलकर बात करनी चाहिए या जब मौका मिले तो उन्हें टोक देना चाहिए, आपको क्या लगता है टोकना यहाँ कितना सही रहेगा? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि आज की जो जनरेशन है उन्हें टोकना-टाकना बिल्कुल पसंद नहीं है और वो बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं या अ, बहुत जल्दी इस तरीके का उनका रवैया सामने आ जाता है जो कि अ, शायद एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल बाहर होता है, तो मुझे बताइए कि क्या उस रवैये का कारण भी ये फ़ोन है? साथ ही साथ जैसा कि मैंने पूछा है कि माँ-बाप को क्या करना चाहिए? क्या टोकना सही है?
हुँ, हुँ। बिल्कुल। देखिए, टोकना तो सही है, बिल्कुल सही है अ, अब आपने जो है जो सवाल किया है अब ये आप सोचिए आज से 20-25 साल पहले की अगर बात हो या 30 साल पहले की बात हो और माँ-बाप ने टोक दिया और बच्चे ने रवैया कुछ अलग कर दिया, तो इतना ज़ोर का चमाट पड़ेगा ना, तो वो सोचता रह जाएगा दूसरी बार ये गलती करने से पहले, लेकिन लेकिन आज ये मुमकिन है नहीं। अ, ये इसके पीछे देखिए अ, माँ-बाप के अ, लिए एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, उनके लिए ये सीख होनी चाहिए, देखिए अ, 2 चीज़ें, एक तो है कि एक बच्चा अगर घर पे बैठ के सुबह-शाम एक डिजिटल यंत्र के साथ जुड़ा हुआ है, ना उसकी ना वो क कोई शारीरिक चर्चा करता है, तो उसके उसके स्वास्थ्य को तो हानि पहुँचती ही है अ, आँखों को हानि पहुँचती ही है, लेकिन इसके साथ-साथ वो बच्चा समझ लेता है कि, यही उसके ज़िंदगी का एकमात्र साथी है, जिसके साथ वो समय गुज़ारना चाह समय गुज़ार सकता है। हालाँकि हर एक इंसान अ, या हर एक बच्चे की अगर मैं बात करूँ, उच उसके मनोभाव को अगर समझें, तो वो भी यही चाहता है कि उसको अ, उसका कोई साथी रहे उसके साथ, हुँ। लेकिन उसको अगर कोई साथी यहाँ पर ये मिल जाता है जो उसके साथ है ना, कोई ये देखिए डिजिटल यंत्र क्या करता है, डिजिटल यंत्र आपको सिखा कुछ नहीं सकता अ, ना कि आपके मन की बात को सुन सकता है, बस क्या करेगा? आपका समय बिताने के लिए आपको कुछ ऐसे अनवांटेड कंटेंट्स देगा जिसका कोई मतलब नहीं बनता, है ना? तो इसी के इस ये तो एक ज़रिया बन गया बच्चों के लिए, तो उनको ये लगने लगता है ये एक देखिए साइकोलॉजी अ, वाली बात है, उनको ये लगने लगता है कि शायद यही मेरे लिए सब कुछ है, तो मुझे किसी और से बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, एक चिड़चिड़ापन जो है ना अगर मेरे मन में किसी को किसी चीज़ को लेके गुस्सा है या मुझे मुझे मेरे मम्मी या पापा के ऊपर गुस्सा है। लेकिन मैं बात तो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ, मैं उनसे दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ और अपना समय म स्मार्टफ़ोन में बिता रहा हूँ, लेकिन वो मा मा बात जो मन में है वो तो मन में ही रह गई, अब अचानक से फिर से बात अगर कभी होती है तो वो चिड़चिड़ापन बाहर आ जाता है, तो वो रवैया बदल जाता है, बहुत सारे उल्टे-सीधे बातचीत या वार्तालाप हो सकते हैं, तो इसीलिए
हुँ, हुँ। जी। सही बात है, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। हानि पहुँचती है, जी। हुँ, हुँ। सही बात। हुँ, हुँ। सही बात है। सही बात। जी, जी, जी। जी। समय जी, जी। मतलब नहीं है। बिल्कुल, बिल्कु जी, जी। समझ गया। हुँ, हुँ। जी। ज़रूरत नहीं। बिल हुँ, हुँ। जी, जी। जी, जी। मन में ही रह जाती है, बिल्कुल। जी। बिल्कुल। अच्छा, ये जो अ, चिड़चिड़ेपन की आपने अभी बात की है, मुझे बताइए कि अक्सर सोशल मी अभी आपने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट देखने को मिलता है, जो किसी मतलब का नहीं होता है बच्चों के लिए। तो ये बताइए कि क्या दूसरों की सोशल मीडिया अ, अब हालाँकि हर कोई अपनी सोशल मीडिया की जो ज़िंदगी है, उस पर अपनी पूरी ज़िंदगी को खोल कर रख देता है, तो क्या इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि परिवार के लोग जो हैं, वो एक-दूसरे से तुलना करने लगते हैं, एक-दूसरे से जो अस असली महत्वाकांक्षाएँ हैं, उन्हें छोड़कर कुछ अलग ही महत्वाकांक्षाएँ पाल लेते हैं?
जी।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 बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपने बहुत गहरा अ, सवाल पूछा है, ये ज़रूर होता है अ, लोग ये सोचते हैं कि शायद अ, सामने वाला इंसान, उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, शायद मुझसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और मैं ऐसा कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो लोगों ना लोगों के बीच में वो तुलनात्मक भाव अ, ब ब अभी से अ, पलने लगा है, वो काफ़ी ग़लत है। देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी अलग है, उनकी ज़िंदगी का दृष्टिकोण अलग है, उसकी ज़िंदगी का सफ़र अलग है, तो हर कि इंसान की मंज़िल भी अलग ही होगी, ये ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन जैसे ही आप तुलना करने में बैठ जाते हैं ना, तो आपके पास जो भी क्षमता है, जो भी हुनर है, उसको आप खो देते हो। आप उसमें उसमें ना अपना समय व्यतीत नहीं करते हो, उल्टा आप ये सोचने लगते हो कि सामने वाला इंसान ऐसा क्यों कर रहा है? तो वो होता है ना ईर्ष्या का भाव, ये भी पनपने लगता है कभी-कभार, ये ये ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुमकिन हैं। लेकिन अ, देखिए घुमा-फिरा के बात वही आ जाती है, जैसे क्योंकि कंटेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया सोशल मीडिया बना किस लिए था? सोशल मीडिया बना इसलिए था कि, हम अपने दूर-दराज़ दोस्तों से, हैं? या परिवार के लोगों से, जो हमसे दूर हैं, पास में नहीं है मान लीजिए कोई विदेश में रहता है, वो दूर रहता है, उससे हम लोग जुड़े कैसे? फ़ोन पे तो बातचीत हो जाती है लेकिन मान लीजिए वो कैसा है, मान लीजिए जो 1-2 फ़ोटो उसने दिया, तो मुझे लगा कि, अच्छा चलो, वो यहाँ पर घूम रहा है, ये है, चलो ठीक है, यहाँ तक तो बातचीत सीमित है, चलो ठीक है। लेकिन इसके बाद जब चीज़ें बढ़ जाती हैं, आप इतने अनजान लोगों को देखते हो, जिसको आप जानते नहीं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट में इतने अनजान लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जिनसे आपने कभी मिला नहीं, जो आपके सामने भी आ जाए, तो आप उसे पहचान नहीं पाओगे, तो उसका क्या मतलब है? उनके कंटेंट देख के क्या ही मतलब है? क्या उखाड़ लेंगे हम लोग?
हुँ, हुँ। जी। जी। सही बात है। बिल्कुल। हुँ, हुँ। ये तो है। जी। हुँ, हुँ। हुँ। जी, जी। जी। मिल पाएँ। जी। जी। सही बात। जी। बिल्कुल। सही बात है। बिल्कुल, बिल्कु सही बा बिल्कुल। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छे से मेरे सभी सवालों का जवाब दिया है, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके।
जी। जी अ, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि आपने जो सवाल पूछे ये वो काफ़ी गहरे भी थे और मुझे अ, बात करते हुए और जवाब देते हुए भी काफ़ी मज़ा आया। अ, आशा करता हूँ बहुत जल्द अ, हम लोग फिर से मिले और ऐसे किसी अ, रोचक विषय पे हमारी दोबारा बातचीत हो और मुझसे बात करने के लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। ज़रूर। बिल्क जी, धन्यवाद।